Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне вот интересно. М, у вас когда-нибудь, э, бывали моменты, когда артист вам очень нравился, но вот, э, из-за его, э, какого-то личного мнения, да, которое он высказал, он вам перестал нравиться?
Мгм. Честно сказать, 1 личное мнение может быть так сильно мен не влияло, например. Но вот какое-то, знаете, вот совокупность разных высказываний или поведения точно влияло.
Мгм. Да. Мгм, интересно. Слушайте, и зачастую, н знаете, э, к какое там заявление, это бывает, которое вам не нравится? Знаете, есть же говорят же, что люди не любят, когда артисты вот куда-то лезут, там в политику, да к примеру. Что это для вас, э, обычно?
Мгм. Для меня обычно это непросто политика или ещё что-то такое. Мне много, чего не нравится на самом деле именно из того что, м может кто-нибудь что-то сказать, знаете.
Мгм. Да. Понимаю, да.
Такое иногда бывает, когда там какие-то товарищи, да, например, вот мои А, зю зю зю, sorry, исполнители, точнее говоря, я хотел сказать ютуберы. Э, вот они нап например, э
Ну. Мгм.
начинают что-то говорить про такую про политику как-то и они начинают её пропихивать всем, знаете, как золотую монету.
Понимаю, да. Мгм, да. Зачастую такое бывает.
Ну вот и да. И вот это, конечно же, вообще полностью подрывает какое-то доверие к ним уже, и вообще желание их слушать и или вообще чё-то так
Ну. Это тяжело, мне кажется, ес если честно, знаете, особенно быть артистом, им даже, вот, именно, мне кажется, в наше время, потому что от тебя ожидают многие люди, да что ты будешь высказываться по тому или иному поводу. Да, то есть, э, это как говорится, двойные эти такие, э, хотелки.
Конечно, я понимаю. Понимаю. Да, это не то что, т то, что начинаю требовать это очень интересно, да как бы то что, а, просят, да, люди тоже, а когда ты высказываешься, то вот например вот я, да например: "Ой, какой ужас!" Высказался, мне не понравилось. Я понимаю. Просто иногда бывают такие, которые что-то выскажут, но хочешь не хочешь, ты скажешь, то ты кого-то разозлишь здесь всем, а, скажем так, угодишь, да.
Мгм. Да. Понимаю. Мгм.
Вот, а, вот пример если ты начинаешь за что-то прям очень жестко б ну там, знаете, уже как бы высказываться слишком жестко.
М-да.
То тогда уже начинает становиться очень интересно, знаете. То есть ты как бы
Мгм. Это да. Это да. Ну, знаете, это какой как-то тяжело просто. Вс все никому не угодишь, э, всем именно не угодишь, да, то есть, а, вс всегда будет, э, э, тот или иной человек или группа людей, которым ты там, не знаю, м, не не учёл их мнение и тому подобное. Вот, поэтому, мне кажется, зачастую влезать артисту в, э, м, ну как говорится, такие щепетильные темы нежелательно, вам не кажется?
М. Вообще по идее да, они же в принципе как бы научены, да, то есть у них же есть такое понятие как, э
Мгм. Пиар этот, а
э, пиар, э, обученность, что ли или медиа обученность. Что-то такое, да, как бы у меня есть такое понятие. Они по идее должны как бы, да, то есть, э, правильно выговаривать, ну, высказывать своё мнение как то так, чтобы всё было максимально политически корректно.
Мгм. Да-да, мгм. Тренированность, кажется мне, нет? Мгм. Да. Абсолютно. Согласен с вами. М, но и зачастую, да, то есть это всегда зависит от артиста, и от его, там, не знаю, <chuckles> обычно какого-то контракта, <chuckles> м-да.
Да, есть такие люди, которые, да, абсолютно, да, то есть, м, что хотят, то и говорят. Как бы тут особо ничего и не скажешь их и затыкать как-то особо, я думаю, нет какого-то смысла. Потому что, ну, это их мнение и пусть говорят что хотят, да.
Мгм. Ну да. Свобода слова. Конечно конечно, абсолютно, а, в этом плане, согласен с вами. А
И вообще по этой причине я, кстати говоря, вот стараюсь не следить, не лезть, э, вот например в их личной жизни, да, например, что они там делают, кто с кто кто, какими драмами там, как говорится, живет. Ну просто потому что вот есть такая вот вещь, да, то что мн мне щас нравится их музыка. Мне вот оно надо сейчас, какая-то ещё лишняя переменная, которая будет ну вот портить мне мое настроение.
Мгм. Понимаю. Мгм. Конечно. Мгм. Да. То есть вы всё-таки пытаетесь разделять, да то э, артиста от его личной жизн э, от его музыки?
Та, да. Я считаю то, что это вот самое правильное, потому что во-первых, да, у них реально есть тоже, да, как бы они хотят жить своей какой-то жизнью и одновременно быть тоже вот в публичном, скажем, э, пространстве, э, выступать что-то такое делать.
Или как? Мгм. Понятно.
Ну и высказывать тоже своё мнение, как бы если е и что, что оно мне не нравится может мне их музыка нравится? Просто иногда, э, наверное бывает. Да, так.
Ну просто да, мгм, э, как бы люди же зачастую считают, что, а, м, как бы это его, м, не знаю, это работа, да, этого артиста, это его, а, получается, э, тоже, м, это часть его, да. Поэтому, э, люди зачастую их бойкотируют, всю работу, вс все песни, все там, не знаю, что угодно, да, то есть.
Мгм. Да, я понимаю, то есть это как бы, да, это не самое самое легкое дело такое, скажем так
Мгм, да.
ну и, с другой стороны не знаю, то есть, э, сказал и сказал, а если сказал что-то прям реально крайне и вот неприятное, я не знаю. Я тоже потом начинаю слушать музыку, и вот это вот как-то, знаете, ощущение того, что
Ну, м, да. В голове застревает.
Да-да, то есть ты как бы чувствуешь, то что это вот это вот, да, хоть и пришло, но пришло от какого-то такого человека, который вот тебе он неприятен, и всё.
Именно именно. Знаете, даже, если музыка, как говорится, э, к э, красивая, очень любишь эту, да, музыку, а, песни, к примеру. М, всё равно ты осознаешь, что, э, это вот пришло от такого человека, да, то есть, и тому подобное. А, от человека с с таким мнением.
Что ж ты собираешься с этим делать? М, так точно! Вот, я вот, например, совсем недавно смотрел, точнее говоря, слушал одного из своих исполнителей, а потом хотел сходить на их концерт. Немножечко посмотрел, ну, сайт, описание и всякое такое. Я тогда так жестко пожалел, потому что всё этот сайт, это описание, эта, э, м, попытка что-то тебе такое, знаете, продать какой-то определенный lifestyle.
Мгм. Мгм. М, да. Мгм. Интересно, слушайте, э, в плане, м. Мгм.
Ну. Например, э, э: "Не забывайте там, да, обязательно, а, м, заняться дитацией, приходите на".
Да.
"типа пред, концертный, э, скажем, activity", который там во-первых оно стоит на 100 баксов дороже, что
<chuckles> Господи, мгм. Да.
в ну идешь на 100 баксов дороже, вообще оно стоит 100 баксов, сам билет стоит 50
Понимаю, мгм.
ты понимаешь, то, что: окей, интересная VIP experience мне нам предлагают, как говорится, здесь.
,да.
И потом вот это вот всё, что тебе пытаются параллельно ещё продать и вот это всё вот это всё на показушничество Ну, знаете, вообще как-то.
Конечно. Ой, ну, м, не говорите. Не я даже не знаю, мне кажется, зачастую это даже не они сами, это н ну как-то вот это их пиар-кампания или, знаете, вообще, как говорится, лейбл, который в ответе за всё, что у них там есть, потому что Мгм.
Может быть, может быть, я как-то послушал немножко, почитал, а потом посмотрел как бы его ещё раз песни и подумал: "Ну да, на самом деле если знать",- да то есть да, то есть, э, ты немножечко посмотришь сюда, послушаешь это, 2+2 сойдется, просто не знал то, что ты к чему плюсуешь. Короче не задавал вопрос
Да. Связь видите, да, или что? Ага. Мгм. М. Понятно, да.
и не получал вот этот ответ, да. И тут вот немножко покопался, а потом нашел такой, думаешь: "У, о, о, ну ладно".
Интересно. Ой, н и поэтому, как говорится, знаете, влезать, э, в это глубоко в, м, в жизнь, да, артиста, э, только себе же хуже, м, знаете, зачастую я очень рад, когда артисты
Не, так это лучше, знаете, иногда бывает то, что какие-то из артистов ведут себя как-то очень прикольно. А, им вообще абсолютно по барабану, кто, что делает, да, например вот. Может быть, даже это как-то, не знаю если это аукнется вам внутри вашей души хорошо, всё отлично, вы будете наслаждаться этим, ам, исполнителем больше, чем раньше, наверно.
Мгм. Ну всё равно. Да, ну Мгм. Понимаю. Мгм. Но, скорее всего, возможно, потому что, знаете, зачастую всё равно мнения у всех разнятся, да. То есть, э, и, э, потом зачастую так получается, что этот артист Ну те той или иной, а аудитории не понравится, да, поэтому лучше оставаться, вот, э, таким нейтральным, н ничего не высказывать, чтобы потом н не жалеть, да то есть. Мне кажется, если бы вот я был артистом, я бы так сделал. Вот вы как думаете?
Мгм мгм. Ну да, ну да. Ну у меня такое ощущение, как будто бы требовать всё равно будут. Могут как раз таки именно начать бойкотировать и издеваться над вами, потому что, мол вот, специально говорит своё мнение, э, безразлично относится к какой-то определенной ситуации, потому что иногда некоторые ситуации требуют какой-то реакции. И так далее, и тому подобное.
Мгм. Да, мгм. Понимаю понимаю, да, согласен с вами. Ну да, фанаты, как говорится, знаете, особенно, мне кажется, вот эти поколения как бы, они чувствуют огромную такую какую-то, знаете, силу, а, э, зачастую над своими вот этими артистами, и они зачастую, да, там, не знаю, бойкотируют, отписываются и вот тому подобное.
Мгм мгм. Мгм. Ну да, и начинается вот эта вот вся красота, как говорится.
Мгм.
Чего нам вообще в принципе и не нужно, по-хорошему.
Да. Понятно, м. Ну
У вас уже были какие-то такие ситуации, где ваш артист, скажем так, э, ну
Мгм. Э, ой, м.
м споткнулся, давайте так назовем.
Да, зачастую такое, знаете, за замечал, м, и в артистах, которые мне нравятся. Поэтому, я считаю, что вот лучше бы я не знал, да, то есть так много, лучше бы я н не так не интересовался сильно их личной жизнью.
А это получилось именно из-за того, что вы сами поинтересовались или оно само как-то, э, м, слилось, скажем так, в интернет или в ваши руки?
Ну я же сам, получается, а, слежу за этими всеми новостями, и тому подобное. Поэтому, можно сказать, я сам как-то, э, в этом задействован. Но, может быть, я рано или поздно, как говорится, вот услышал бры про про эти какие-то скандалы и тому подобное. Мгм.
Ага ага.
Вот.
Ну да, знаете некоторые новости, хотите вы или не хотите, всё равно, как-то до вас доберутся, потому что это ваш, э, скажем так
Мгм.
Э, исполнитель, да? И ну, оно будет. Всё равно. То есть оно до вас дойдет вот я думаю.
Да. Мгм. Понимаю, мгм. Ну, в том-то и дело, конечно же, рано или поздно может дой дойти. Э, это, как говорится, к сожалению, ну, так и есть, да. Вот, получается. Ну, а, а вот, э, знаете, <grunts> как вы сами, вот у, э, вас был какой-то такой период, когда вы кого-то бойкотировали?
М, и прям бойкотировал, наверное, нет, что ли. Если честно сказать, я реально не могу никак вспомнить какого-то исполнителя, которого бы я бы прям бойкотировал.
Ну или просто, да. Мгм. Мгм. Ну, может, оно вам прям прям н не нравился сильно из-за каких-то вот, э, как раз таки высказываний. Или, не знаю, знаете, зачастую даже в музыке артисты могут что-то такое преподнести, что очень многие считают, там, неправильным, и тому подобное.
Наверное, честно сказать ну, у меня точно такого не было, чтобы я, э, скажем так
Мгм.
ну м
Мгм.
бойкотировал, нет, я не думаю. У меня вот просто как бы вот пропадало желание их слушать со временем некоторых, да. Но вот это было достаточно так, э, естественно, натурально оно происходило, потому что, ну просто уже этот исполнитель мне, например, не нравится.
Да. Понимаю, мгм. Интересно, да. Ну, пожалуйста, да, зачастую и такое бывает.
Вот, но не не из-за того, что там, скажем, какая-то такая, плохая ситуация случилась, политическая или будь то вообще какая-то неважно. Неважно.
Мгм. Да. А вот вы бывали так бывало ли такое, что вы прям за защищали своего какого-то а артиста? Знаете, зачастую же такое бывает, то что, м, кто-то вот кого обвиняет, да, говорит. Мгм.
<inhales> Ой, мне кажется, знаете, это у меня такое было с Майли Сайрус в своё время.
<chuckles> И что, и, э, и когда у неё этот был новый п такой переход, э, с "Диснея"?
Да, когда у неё такой жесткий переход был, я в принципе как-то мне и самому тоже это было, не ну не улыбалось, да, скажем. Я думал: "Господи, что это за что это за ужас такой вообще происходит." А потом, с другой стороны, я подумал: "Ну а почему бы и нет? Вот она захотела, и почему бы и нет?"
Мгм. Мгм. Да. Мгм. А, я вас прекрасно понимаю. Знаете, просто, наверное, проблема в том, что, у, база её фанатов зачастую, даже н на тот момент, это были дети, да как бы. Поэтому это казалось очень странным, м, но
Мгм. Наверное, да, наверное, да. Но и потом как бы, м мне нравилось ещё как бы то, что многие фанаты знаете, они вот обычно любят, это если им чё-то не нравится, они начинают, э, как говорится говорить всякую чушь, а, может быть, как-то осквернять, ну то есть н оскорблять, точнее говорить, человека, да, то есть как-то так.
Да. Мгм. Да. Ну, э, есть такое зачастую. Мгм. Это, да.
И Зачем так делать по идее? Потому что это ну, во-первых, это так некрасиво, это просто ужас какой-то, если честно.
Мгм, ну это в социальных сетях, знаете, в социальных сетях люди, эм, вообще не думают зачастую, что они говорят, а потом, когда ты их конфронтируешь, они такие: "Ну, я ж я ж пошутил". Мгм.
Ну, в социальных сетях, да, как говорится. В социальных сетях, это уже будь здоров, будь добр, сам как-то старайся выжить, да.
Абсолютно. Не говорите. Поэтому, э, ну посмотрите на неё. Это было там в двух тыще тринадцатом, и щас она прекрасно живет, э, да то есть, э, м.
Мгм. Люди, наверно, подросли или в принципе к ней привыкли, к её этим приколам, да?
Да-да и в принципе она уже такого, прям ничего се серьезного как-то вот этот момент тот <chuckles> не делала, поэтому это интересно, скажем так.
Ну да, это очень интересное дело такое, да. Ну это вот от от, э, исполнителя к исполнителю, как говорится, всегда по-разному, да.
Мгм. Конечно. Да, абсолютно с вами согласен. Поэтому, э, да, всё-таки хотелось, чтобы люди умели соблюдать вот эту вот, э, какую-то золотую середину.
Да, мгм.
Да, вот так вот. Ну, надеемся, да. Мгм.
Будем на это надеяться, как говорится, во всех аспектах. Большое спасибо, было очень интересно это обсудить.
Вам большое спасибо, всего хорошего.
Всего хорошего.